عندي مشكلة كبيرة أوي والمشكلة دي للأسف مأثّرة بنسبة كبيرة أوي على استمراريتي وتطوّري في حياتي المهنية، وللأسف يعني، محتاجها دايمًا في يومي ومحتاجها عشان أقدر أكَمّل وأستمر و وأتطوّر و لإن دي أع يعني أكتر حاجة يعتبر المحرِّك بالنسبة لي، أو الحاجة اللي بتخلّيني دايمًا أستمر في ال آآ في التحرُّك ناحية هدفي، و لإن أنا هدفي كبير وبعيد ففي ال ساعات في النُص كده باحس إن هو <tsk> بشوية يأس مثلًا بشوية ضعف شغف، وأحس إن أنا مش قاد مش قادر أكَمّل، فأنا محتاج دايمًا آآ تحفيز حاجة تحفيزية في يومي م تفضل موجودة دايمًا، تخلّيني متحفز ودايمًا هدفي قصاد عينيّا يوميًا في السعي ليه عشان أقدر فعلًا أحقق نتايج، تخلّيني أوصل للهدف اللي أنا باتمناه و فأنا محتاج نصيحة منّك لو تقدر تساعدني، إزاي أوصل أو أو أحقق ده في يومي عشان أقدر دايمًا مستمر على وتيرة ثابتة؟
إمم. إمم. فاهمك. فاهمك دي حاجة مهمة جدًا أنت عايز تعملها، إن إنك يعني تفضل متحفز دايمًا عشان تعمل حاجة اللي أنت بتحبها وتنجح فيها من الحاجات المهمة جدًا آآ جدًا وإن أنت عندك هدف لحاجة زي كده دي حاجة ممتازة، بس خليني أعرف منك بس شوية حاجات والموضوع يعني لا تقلق منه ال ال ال التحفيز هيرجع واحدة واحدة والوضع هيبقى أحسن بكتير بس خليني أعرف منك، نوع الهدف اللي أنت بتحاول توصل له الفترة اللي جاية إيه؟ يعني مثلًا عايز مثلًا ب ماشي في كورس معين ماشي ب عايز توصل لحاجة معينة في الشغل آآ إيه ال إيه نوع الهدف اللي أنت عايز توص له الفترة اللي جاية..
امم. بُص هو أنا هدفي صعب شوية لأن أنا دايمًا آآ ب يعني باحس إن أنا متعتي تحقيق الإنجازات والأهداف الصعبة. إن أنا بابقى باحس إن أنا كنت مُميز باقدر أعمل اللي ما حدش بيقدر عليه أو ال الخروج برا الصندوق بالنسبة لي بيبقى متعة وهواية في نفس الوقت، فبالتالي أنا مختار لنفسي آآ حاجة س قليل إن أنا اللي بيقدر ينجح فيها، وفي نفس الوقت النجاح اللي أنا عايز أن أنجحه ده مش نجاح طبيعي، لأ أنا عايز أبقى من ال الناس اللي في القمة في العالم، فأنا عايز أبني ما أنا ب إي مؤخرًا بدأت نفسي إن أنا أ أ أبني أو أتخصص في محتوى أو مجال ال صناعة المحتوى وبابني لنفسي قناة YouTube بتقدم محتوى فريد من نوعه قليل جدًا اللي بيقدر يعمله وفعلًا والمحتوى فعلًا مُجهِد جدًا ومحتاج فعلًا طاقة، فده اللي أنا باعمله حاليًا وأنا هدفي وحلمي النهائي إن أنا أك يبقى عندي قناة مثلًا YouTube عليها فيديوهات كتيرة جدًا وعليها مشتركين بالملايين وكل فيديو بانزله بي بيحقق ملايين المشاهدات وأحس إن أنا باقدم فعلًا قيمة للناس وأحس إن أنا فعلًا أنا عندي جمهور بيستنى أعمالي فعشان كده ده الهدف إن أنا عايز أوصل له وده الهدف البعيد و و وانا مت فاهم كويس جدًا الموضوع ده هيحصل مع الوقت، فدي المشكلة بقى إن أنا أقدر يعني أفضل مُستمر خلال الوقت ده لحد ما اوصل لهدف. فاهمني؟
امم. كويس. أم كويس. فاهمك دي حاجة كويسة جدًا يعني آآ إن أنت عايز تعمل كده يعني آآ دي و وعايز أقول لك إن قناة الYouTube دي دي بداية كويسة جدًا، جدًا إن أنت علشان توصل فيها لمستوى كويس وحياة كويسة وهدف كويس إن أنت عايز تعمل القناة دي تكبر وتبقى يبقى فيها ملايين المشاهدات فدي حاجة أنت بتشتغل عليها وده عايز أقول لك هدف سامي جدًا، بس أنت عامل روتين يومي أو عادات كده ح يعني يومية بت بتساعدك في الموضوع ده والّا موقّف؟
امم. هو ال ال أنا فاهم هو عامل يعني في عامل sy system لنفسي طبعًا و وبش يعني بس للأسف مش منتظم تمام، تحس في بعض العشوائية شوية، فباحس إن الشغل بياخد وقت كتير أوي في يومي فممكن يكون ده مُرهق بالنسبة لي شوية، وحاسس فعلًا إن أنا لو ضبطت الر الروتين كويس إن هيفرق معايا ل لكن لأ مش هاعمل ح حرفيًا يعني system مش موجود الروتين موجود إنما يوميًا كل يوم باشتغل على ن نفسي وعلى الموضوع ده بس من غير تنظيم فاهمني؟
يعني مثلًا امم. امم. إمم فاهمك، فاهمك، يعني ما بتحسّش إن ال إن أنت بتنجز حاجة كبيرة اوي بس من كُتر ما أنت آآ آآ بتعمل حاجة آآ يعني كبيرة، علشان مش بتوصل لحاجة كبيرة يعني، فدي حاجة أنا فاهمها ج جدًا منك، بس عايزك تقول لي كده آآ أنت من الوقت اللي أنت بتشتغل عليه ده، آآ بتحافظ على الاستمرارية وال تَعب بتاعك ده بيبقى مستمر؟ والّا بتوقف كده مع الوقت وبتحس إن أنت مش أ م مع م يعني إن أنت ب بتوقّف أو إن أنت مش عايز تستمر، أو ال الشغف عندك مش موجود؟
آه. هو بُصّ يعني ي يمكن مشكلتي إن أنا فعلًا باحس كتير أوي إن لسّه المشوار بعيد ودايمًا يخش لي أفكار سلبية اللي هو، آآ ي إ يعني أنت مش مش مش مضمون إن أنت اللي بتعمله ده صح أو مش مضمون إن إن الطريقة اللي أنت بتشتغل بيها دي هي اللي هتنجحك، ومش مضمون إن أنت ت اللي هو ه أ أ اللي إن أنت اللي بتعمله ده هيوصّلك لن لنتيجة في الآخر، وممكن كتير جدًا تكون بتج بتتعِب نفْسك على الفاضي وبتبذل مجهود على الفاضي، فكلّ ده طبعًا بيبدأ يخش لي خصوصًا إن أنا لسّه في الأول ما بيبقاش عندي نتايج أوي تظهِر لي إذا كان إن أنا فعلًا باحقق حاجة والّا لأ، فاللي أي حد دايمًا في الأول بيحتاج وقت على ما بيبدأ يظهر نتايج على القناة بتاعته، ويظهر فعلًا إذا كان أ أو آآ عنده عيوب فيعرف يع يعدّلها ل فلسّه ما فيش أي حاجة أنا قادر أقف عليها فاهمني، ف فدي فده باب لليأس اللي هو يقدر ي بيتسلل لي م منه أو الأفكار السلبية تخش لي منه، وحاسس إن أنا فعلًا بابذل مجهود قوي جدًا وطاقة كبيرة جدًا عشان أقاوم الكلام ده، و و و وأهذّب ال الموضوع عشان أقدر أفضل مستمر في اللي أنا باعمله، فدي واح واحدة من أكبر مشاكلي حاليًا يعني.
إمم. إمم. فاهمك، إن أنت بتحاول إن أنت مش عايز مش عارف تستمر، ودي أصع وده أصعب جزء بالنسبة لك، إن أنت مش عارف تستمر مش عارف تكمّل آآ بنفْس ال الحماس بنفْس الشغف، ودي حاجة فعلًا محتاجة أنت تشتغل عليها، بس علشان تع يعني عشان تعمل كده أنا عايزك بس تقول لي، أنت إيه كلّ المحاولات اللي أنت حاولتها علشان تقدر تكمّل؟
بالضبط. هو طبعًا يعني أنا لما بالاقي نفسي في مود وِحِش، وألاقي نفسي إن أنا فعلًا الموضوع هيبدأ يبوظ منّي أو مثلًا اليأس هيبدأ يسيطر عليّا شويّة ب باروح على طول أفتح قنوات ال الكبار اللي أنا ب اللي أنا أقدر اللي أنا يعني باقول عليهم منافسيني دلوقتي تمام، القنوات الكبيرة اللي اللي اللي بتقدّم مثلًا أ أفكار شبه اللي أنا باعملها، وباقعُد بقى اسكرول اشوف بقى أنا بابدأ بقى باجيب فيديوهاتهم مثلًا من الأول خالص تمام، اللي هو أول فيديوهات بدأت مثلًا كانت جايبة مشاهدات قد إيه، وبابدأ أشوف واسكرول أشوف التدرّج والتطوّر بتاعهم كان عامل ازاي لحد ما اوصل للوضع الحالي اللي هُم فيه أو مثلًا الفيديوهات اللي بتنزل بال بالنسبة لهم بشكل اسبوعي عاملة إزاي، فده بيقدر ي بيديني طَمأنينة شويّة آه طبيعي إن أنت تبدأ ب بدايات ضعيفة، وال من طبيعي إن أنت لسه مش متشاف في الأول وإن ما فيش نتايج ظاهرة معاك في الأول دي بداية وح الناس كلّها، وباقعُد أسمع طبعًا ليوتيوبرز كبار بيتكلموا في النقط دي فده بيطمّنني كتير، وده بيديني فعلًا دافعة أ دافع إن أنا أفضل أ أكمل بس أنا مش يعني برضه بيفضل جوّايا سؤال أ محيّرني ما هو أنت يعني برضه أنت حتى مع الأسف مع إن أنت بتقعُد بتطمن نفسك وب بت بتحفِّز نفسك بييج بيخشّ لك بقى برضه اليأس من من باب تاني طب ماشي ما أ أنت يا سيدي بتحفِّز نفسك وشايف إن هُم فعلًا بدأو صغيّرين وإن هُم خدوا وقت، طب افرض أنت بتضيّع الوقت ده على على الفاضي و وف وفي حاجة غلط ومش دي الطريقة اللي أنت ب بدأت بيها، ومش دي الطريقة اللي أنت أ الصح اللي أنت تمشي بيها وإن أنت ماشي غلط ومش عارف يعني تعمل حاجة صح وبتضيّع وقت على الفاضي برضه هاتعمل إيه؟ هنا بقى ييجي المأزق. آه بالضبط.
إمم إمم إمم. آه. أيوه فاهمك إمم. إمم. إمم فاهمك. آه أيوه. آه. إمم. هاقول لك.. إمم. هاقول لك. فهمتك فهمتك وهاقول لك بُص آآ كل واحد بيبقى ليه هدف، ولو الواحد بيحب الهدف بتاعه مش هيتعب طول ما هو ماشي اتجاهة، هو بس الخوف من إن أنت تكون مش بتعمل أ يعني خايف إن أنت ما تنجحش، خايف إنّك ما توصلش لمستوى كويّس و ودي حاجة فعلًا ك يعني تخوّف، بس برضه خلّيني اقول لك عشان تنجح أنت لازم وتستمر في هدفك لازم تقسّم الهدف بتاعك لخطوات صغيّرة وواضحة، يعني خطوات صغيّرة وواضحة تكون عارف آآ أنت هتعمل فيها إيه وهتوصل إيه للم للدرجة اللي أنت عايزها، وكمان كل فترة كده تحط Break لأي حاجة أنت بتعملّها آآ علشان تريّح وترجع تكمّل تاني، موضوع تقسيم الهدف ده مهم جدًا جنب إنّك تنشأ كده أو تعمل روتين بسيط ودايمًا تربطني بالعادات اللي أنت بتعملها، يعني مثلًا لو أنت بتقوّي نفسك في ال في ال في التصوير في المونتاج في الحاجات اللي زي دي خلّيها جُزء من يومك أساسًا بتعمله حتى وأنت بتعمل أي حاجة تانية بحيث إن أنت يعني الموضوع ده هيحمّسك وهيخلّيك كده ي إنّك تعمل Mix أو أتخ أو خلط ما بين الروتين اللي أنت بتعمله في شغلك وفي نفس الوقت بالعادات اللي موجودة في يومك، الموضوع ده هيفرِق معاك جدًا آأ يعني م وهيوصّلك لهدفك خطوة خطوة حتى لو آآ الوقت طوّل شويّة.
إمم. الضبط. إمم. آه. هو عندك حق والله فعلًا، يعني ال ال تحديد خطوات فعلًا، و وتحديد مثلًا أهداف صغيّرة لأن عشان أقدر أوصل مثلًا للفكرة الأساسية، آآ أنا شايف إن الموضوع ده هيبقى ممتاز جدًا بالنسبة لي ويعني، هيديني معنى على الأقل، هيديني حافز، إن أنا فعلًا باعمل حاجة، وهيحسسني إن أنا فعلًا ماشي صح، آآ مراقبة التفاصيل الصغيّرة فعلًا هتبقى مفيدة بالنسبة لي، فدي فكرة ممتازة منّك يعني عندك حق فعلًا.
آمم جنب كده، حاول تتابع التقدّم بتاعك وتحتفل بأي نجاح صغيّر، يعني لو وصلت لحاجة بسيطة جدًا، جدًا في القناة بتاعتك، احتفل بيها وقل إنّك وصلت لمثلًا ل1000 مشترك، وصلت لأي حاجة بتعملها، فدي حاجة حلوة جدًا، آآ بس برضو جنب كده حاول تتحقق من الدوافع اللي أنت ب شغال عليها، وتزيل أي عقبات بسيطة بتقابلك علشان توصل لمستوى كويّس، في ات الحاجة اللي أنت بتقدمها، وكمان تشت زي ما أنت بتقول كده بتشوف القنوات التانية وبتشوف الchannels المشهورة دلوقتي كانت عاملة إزاي زمان، وتشوف الإحصائيات بتاعتهم، دي كلّها حاجات هتساعدك وهتحفزك وهتحمسك إنّك تكمل بصورة كويّسة وتحتفل بأي حاجة زي ما حتّى معظم اليوتيوبرز دلوقتي بيحتفلوا بأي حاجة بيقدموها زي ما بيحتفلوا بال1.000.000، بيحتفلوا بال بال بالأيًا كان الرقم اللي حاول أنت برضو احتفل بال1000 وبال10.000 وبأي حاجة توصل لها عشان تحمسك إنّك تكمل، وعشان الطاقة دايمًا تفضل مستمرة وموجودة.
امم. آه. آه. والله فعلًا هي نقطة ال الاحتفالات دي يعني ممتازة جدًا، جدًا، جدًا والله، وحاسس إن هي فعلًا هتدّيني معنى اللي أنا باعمله، وهتدّيني دَفعة معنوية قوية جدًا، وهتقَسّم لي فعلًا هدفي لمحطات كلّ محطة أوصَل لها هتقربني أكتر وهاحس بمعنى اللي أنا باعمله فعلًا، وفعلًا ده هيحسّسني إن أنا باعمل ماشي صح، بمع مع تحديد الأهداف الصغيّرة والاحتفالات ب بكلّ محطة باوصل لها، فدي ي والله فعلًا فكرة ممتازة، حاسس إنها هتساعدني على التحفيز وفعلًا الموضوع فعلًا هيفرق معايا، أنا نفْسي برضه نفْسيًا حاسس إن لأ أنا ارتحت وأنا باسمعك، فوالله يعني باشكرك جدًا والله على الأفكار ال السلب ال الإيجابية جدًا، والذهبية اللي أنت آآ، و وفرتها لي، اللي من خلالها هاقدر فعلًا أ أموّت أي إحساس باليأس جوايا بيتسرب لي من أي باب، فأعتقد كده إحنا قفلنا كلّ الثغرات اللي ممكن يخش لي منها، و فأنا باشكرك جدًا، جدًا والله على المساعدة.
بالضبط، آه. عفوًا، عفوًا طبعًا، مُرحب بيك في أي وقت، ده أنا اللي اتبسطت جدًا بأسئلتك ولو احتجت أي حاجة تانية هتلاقيني موجود، مُنصِت ومستمع لكلّ كلمة بتقولها، شكرًا جدًا لكلامك بجد فَرَحني.